عايزة أتكلِّم معاك شوية كده وأحكي لك على حاجة أنا يعني مضايقاني كتير وبافكّر فيها كتير وشاغلة فِكري.
معاكِ، خير؟
ممكن أفضفض معاك؟ آه. بُص
معاكِ طبعًا.
أنا يعني عندي مشكلة دايمًا بتواجهني كبيرة.
إمم.
ب يعني باخاف آخُد قرار، دايمًا باخاف آخُد قرار. تلاقيني دايمًا كده واخدة جنب أمّا يحصل أي موضوع كبير أو أي حاجة محتاجة إن أنا آخُد فيها قرار، فتلاقي الموضوع ده ييجي لي وأبقى خايفة، وأبقى قلقانة وم <tsk> عارف ممكن ما آخُدش قرار بالفعل، يعني ممكن أرجع كده يعني أطنِّش أقول لأ، طَب خلّيه بكرة، خلّيني بعده، طَب أستنّى شوية، طَب مستعجلين على إيه؟ تلاقيني دايمًا كده إيه، آآ خايفة.
إمم. إمم. إمم. امم، إمم. إمم. آه، بتسوِّفي يعني، إمم.
باسوِّف وخايفة، يعني يا ريتني هو أنا باسوِّف عشان أهرب.
إمم. إمم. فاهمِك.
مش باسوِّف عشان كمان هاعمل والّا كسلانة والّا والّا ماشي ما بكرة أرُد والّا بعده أرُد، لا، لا، لأ، أنا باحاول أهرب. ب باتجنَّب، يعني باتجنَّب الموضوع د وبازعل أوي، أوي وب وباقلّق لمّا ألاقي نَفْسي محطوطة في موضوع أو في موقِف محتاج منّي إن أنا أحُط قرار، أي قرار بقى.
إمم. إمم. طي إمم. امم. أنا أنا فاهم التخوُّف اللي عندِك ده ودي حاجة بتحصل لناس كتير، آآ ممكن تكوني خايفة مِن النتايج، موضوع مثلًا مأثّر عليكِ، هيحصل حاجة، فبتحبّي دايمًا إن حياتِك مثلًا تكون هادية. يعني تلاقيني برضه أسألِك ده بيبقى عمومًا أنتِ بتقولي في أي قرار عمومًا، يعني أنتِ مِن الشخصيات اللي بتحبّي ال الدنيا تكون هادية وحياتِك هادية كده، يعني ما بتحبّيش تاخدي م يعني زي ما بيقولوا كده Risk في حاجة، اللي هو طَب ما ما آخُد قرار، إيه اللي هيحصل يعني؟
آه. عارف، أنا من الناس دي، أنا من الناس اللي هي يعني أحِب كده في هدوء وأحِب كده أكون يعني في جنب وما أحبّش بصراحة ما أحبّش أفشل، ما أحبّش حد يقول لي إيه، أنتِ خدتِ قرار آآ أو أنتِ السبب أو القرار ده كان قرارِك وده حصلِت مشكلة بسببِك، أنتِ السبب، كلمة أنتِ السبب والمشكلة اللي حصلِت دي بت بسببِك أنتِ، كلمة بترعبني كده، عارف، بتخوّفني.
إمم. إمم. إمم. آه. إمم، إمم.
هاقول لك، يعني ي <laughs> يمكن شوف أبسَط حاجة ممكن لو هاختار أكل أو نوع أكل، شوف أبسَط حاجة، أبسَط حاجة وأتفَه حاجة. ي أ أحب دايمًا أسأل اللي معايا، إيه رأيكم ها؟ طَب جيبي اللي أنتِ عايزاه. ما أنا ما أنا مش عايزة أجيب حاجة وترجع تقولوا لي عليها مش حلوة.
إمم. إمم. أيوه، ده بيحصل في في بيوت كتير.
أ آه والله باعمل كده. ف حتّى ولادي يقولوا لي: "ماما اختاري أنتِ، جيبي لنا وخلاص." أقول لهم: "ما أنا باختار." ما هو المشكلة بُص، بُص هاقول لك على حاجة. أنا بيحصل كده وبُص تلاقيهم يقولوا لي إيه، آآ ما هو أنا اللي حاسّة بيه ده مش من فراغ، ما هو تصرفات اللي حواليّا، تبُص أبسط حاجة دي زي ما قُلت لك: "م لا، لا، لأ هاتي لنا أنتِ على ذوقِك، إحنا إحنا موافقين. اعملي اللُقمة اللي تعجبِك، اعملي أح أي حاجة إحنا هنقول عليها ماشي." أعمل و و و و وأتصرّف من دماغي وأعمل كذا وأعمل حاجات وكده وتيجي بقى ساعة الأكل مثلًا، تبُص تلاقي "إيه ده؟ طَب ما عملتيش حاجة تانية ليه؟ إيه ده؟ طَب أنا مش باحب ده، إيه ده؟ كنت عملتِ،" كذا. آه، "والله تعبتِ نَفْسِك على الفاضي.".
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. آه. إمم. آه. يقعُدوا ي يلموكِ بقى وكده ويأنِّبوكِ والكلام ده.
أيوه، والّا كلمة تعبتِ نَفْسِك على الفاضي. شوف، تخيّل دي أقل حاجة. كما تيجي بقى على تيجي بقى تخيّل بقى لمّا حد ياخُد آآ رأيي والّا المفروض أحُط قرار مثلًا في موضوع درا دراسة والّا والّا حاجة في شُغل، هيعملوا فيّا إيه؟ <laughs> دايمًا بافكّر في كده.
إمم، بالضب إمم. آه. إمم. بالضبط، هي حاجة تضايق فعلًا، بس لازم يعني آآ أنتِ موضوع ولادِك ده تعلِّميهم إن يكون في تقدير عمومًا، آآ حد تعِب وكده آآ في حاجة يعني وعملها، لازم نقول له يعني حتّى لو ما عجبتناش أو كده، آآ لازم يعني يقدَّروكِ، فاهماني، ويشكروكِ، ف فحتّة ولادِك دي، لأ، لازم يكون في ت تقدير. طَب أنتِ هم امّا بيقولوا لِك مثلًا، آآ لأ، ما كنتِ عملتِ كده أو كنتِ عملتِ إيه رَد فعلِك ساعتها يعني على الكلام بتاعهم ده؟
باقول لهم: "مش أنتم قُلتوا لي آآ اعملي اللي أنتِ شايفاه وإحنا قابلين؟ مش أنتم قُلتوا لي اختاري براحتِك؟ هو ده اللي أنا اخترته، هو ده اللي قُدّامي، ده اللي أنا عملته." يروحوا ويقعُدوا يضحكوا يقولوا: "خلاص والله تمام، ماشي، ماشي، مش مهم. ماشي، مش مهم، مش مهم." ب قُلت لهم: "بعد كده المرّة الجاية أمّا أسألكم كل واحد عايز إيه أو هتاكلوا ده والّا لأ، اللي مش عايز حاجة يبي وتتفقوا وتقولوا عايزين إيه علشان أنا مش هاعمل حاجة لحد بعد كده بصراحة." <laughs> إمم.
إمم. إمم. بس إمم. تمام، طَب طَب ده كويس جدًا، بس أنتِ من جوّاكِ بقى، يعني أنتِ من جوّاكِ بتبقي متضايقة؟
آه، آه بازعل، باتحرج.
إمم. هي دي المشكلة فعلًا.
إمم، إمم. بس خلاص، يعني النقطة دي قفُلتها معاهم، قُلت لهم: "ما حدّش يحُطّني في الحيرة دي والّا يقول لي خُدي قرارِك أنتِ آآ وجيبي أنتِ والّا اعملي." لا، لا، لأ. آآ بالنسبة برضه لو هاشتري الحاجة أو بتاع، آآ "خُدي قرارِك أنتِ" لأ، حتّى مع زوجي أقول له: "لأ، القرار يبقى قرارنا إحنا الاتنين." علشان ما يجيش بعد كده يقول لي إيه، أنتِ اللي اخترتِ، أنتِ اللي قُلتِ، كده.
إمم. طي إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم، فهمتِك. طيب لمّا بيكون مثلًا مشكلة في البيت أو حاجة بتفكّروا تعملوها للمستقبل يعني وكده، فغالبًا بيكون ده قرار مُشترَك بينِك وبين جوزِك يعني، فدايمًا بيكون موقِفِك إيه في القرار المُشترَك ده؟ دايمًا بيك موقِفِك إنِّك ت ترفُضي والّا بتشجّعيه؟ وهو كشخصية، هل هو شكلِك كده برضه في تخوّف كده والّا هو عكسِك، فبتكمِّلوا بعض مثلًا؟
لا، هو عكسي، هو بي يعني، هو بياخد القرار على طول أو يعني، أنا كمان أنا كمان دايمًا بافضّل إيه، آآ، إن القرار يطلَع من عنده، بالذات وضع أمور البيت ووضع الأولاد أو أي قرار خاص بالأولاد، بافضّل دايمًا أسيب الكلمة الأخيرة ليه، آآ، عشان أنا مش هاقدر أتحمل مسؤولية حاجة و وتطلَع مش صح.
إمم. إمم. آه. إمم. بس بيكون ليكِ رأي أكيد.
صراحة آه، يعني كنت الأول مثلًا أقول له: "طَب قُل لي أنتِ رأيك إيه؟ أو هتعمل إيه؟" فيقول لي: "لأ، آآ، أنا قولي رأيِّك." أقول له رأيي، يقول لي: "خلاص تمام." وأسيبه يقول رأيه وخلصت، بس.
إمم. إمم. إمم. إمم، فهمتِك آه. طَب ف مثلًا في حاجة أنتِ خدّتِ فيها قرار وندمتِ بعد كده؟ غير موضوع طبعًا الأولاد، لأ، قصدي حاجة حاجة كبيرة يعني، قرار كبير والموضوع أذاكِ، ف فندمتِ بعد كده و هل ح يعني حاجة مثلًا خلّتِك تقرري إن أنا لأ، أنا مش هاخد قرار تاني أو مش هاتكلم تاني، أنا هاخلّيها كده يعني زي ما تيجي؟
آه، يمكن هو ده السبب آآ يعني أنا مرّة خدت قرار لنفسي في شغل، آآ وكنت باشتغل في مدرسة وكنت كويسة، بس يعني تعبت شوية فخدت قرار إن أنا مش هاكمّل، وهابقى أروح مكان تاني أفضل ومش عارفة إيه وكده، وده كان قرار خطأ، يعني أذيت نفسي، أنا كنت في مكان مرتاحة جدًا، قريب جدًا من بيتي، مش محتاجة أصلًا مواصلات، و وكنت لو اتحمّلت شوية أو صبرت شوية كنت ممكن أبقى أحسن، وكان هيبقى وضعي أحسن. فأمّا خدت القرار ده آمم ده ضايقني كتير.
إمم. آه. إمم. آه. إمم.
آآ فمن ساعتها مشككني في نفسي أكتر يعني آآ يمكن أنا اتسرعت، يمكن أنا ما صبرتش أسأل حد، يمكن آآ يعني آآ ما ما فكرتش كويس.
ط إمم. طَب لو هنتكلم في أصل المشكلة دي يعني، زي ما أنتِ بتقولي أنتِ ممكن تكوني ما فكرتيش كويس، أنا برضه كنت عايز أسألِك يعني هل كانت في حاجة ضاغطاكِ خلتِك تتسرعي شوية وتاخدي القرار ده؟ آآ كان فيه حاجة مثلًا شاغلاكِ فخدتِ القرار بسرعة علشان كان يعني هو لازم آخد القرار في الوقت ده، فاتسرعتِ بس علشان كنتِ مضغوطة مثلًا؟ آآ بس بادوّر معاكِ على سبب ال القرار يعني.
آه ممكن. آه ممكن، هو ده كان كان كنت متسرَّعة وكنت مضغوطة مش عايزه أفضل في المكان.
إمم. آه. فعشان كده خدتِ القرار ده يعني. إمم.
بس. آه، آه، كنت آه، كنت بدأت أزهق من الناس اللي حواليّا وحسّيت إن أنا مضغوطة بقى لازم يعني مش عارفة ليه، يعني خدت القرار بسرعة أوي، يعني كان ممكن آآ المشاكل بتتحل وأي مكان بيبقى فيه اختلافات.
إمم. إمم. طَب لو حاجة ش لو حاجة شخصيّة؟ إمم، طَب لو حاجة شخصية، يعني قرار يخُصِّك أنتِ، فطبعًا برضه هيبقى عندِك نَفْس التَخُّوف، فبتاخدي رأي حد؟
فاهمني؟ ده اللي اكتشفته يعني. آه. آه، دلوقتي دلوقتي شوية ساعات باخُد بقى رأي حد يعني صاحبتي آآ آآ يعني بنتي، حد، ابني، جوزي آآ دايمًا آخُد رأي جوزي كمان أكتر، بيساعدني شوية. بس لحالي كده مع نَفْسي لأ، يعني بابقى قلقانة. آه، بتفرِق كتير بيساعدوني شوية. بس لمّا بيكون ما حدّش موجود أو زوجي مسافر أو كده، آآ باحس بقى يعني يعني هو ده اللي خانقني بقى، إن أنا بابقى أحس إنّي وحيدة ومش عارفة أتصرّف، فاهمني إزاي؟ حتّى زي ما أنت قُلت في حاجة شخصيّة لنَفْسي.
إمم إمم. إمم. بيفرِق معاكِ بقى أمّا بتاخدي الرأي ده؟ إمم. إمم. إمم. إمم. فاهمِك، بالضبط. إمم. يعني ده م مأثّر عليكِ في حاجات كتير، مش موضوع إن هو "أنا باخاف بس من ارتكاب ال الخطأ أو يحصل لي أو ي يعني النتيجة ما تعجبنيش." آآ لأ، هو مأثّر عليكِ في حتّة إن لمّا بتكوني لوحدِك برضه، صح؟
بس ك آه، كل حاجة، يعني دي أكبر حاجة بالنسبة لي الخوف إن أنا بصراحة زي ما قُلت لَك أنا مش عايزة أقع في غلط، أو مش عايزة يتقال آآ إن أنا آآ السبب، أو القرار اللي أنا خدته كان غلط، فهي دي مشكلة بالنسبة لي.
إمم. إمم. إمم. إمم. فاهمِك، إمم. هي بصراحة أنا مقدّر يعني هي بتبقى مشكلة بتواجه ناس كتير برضه، وفي ناس كتير بتبقى مترددة أوي و وما بتعرفش تاخد قرار على طول يعني، بس أنا المفروض يعني تحاولي تبدئي تاخدي قرارات في حاجات بسيطة خالص، يكون لو مثلًا بعد كده تأثيرها مش كبير، لو حصل حاجة مثلًا والّا حاجة، لأ، أنا مش عارفة إن أنتِ مش هتتأثّري أوي أو هي مش هت مش هتسبب مشكلة كبيرة، في حاجات بسيطة خالص، يعني زي موضوع الأكل ده كده، لأ، أنتِ تاخدي القرار أنتِ تعملي الأكلة ال لو أنتِ عاملة جدول مثلًا بالأكل، لأ، أنتِ تعملي الأكلة دي، وأنتِ كده كده كلمتيهم، ف فالمفروض إن هُم يقدّروا تعبِك وكده. فحاجة بسيطة شكل دي إيه اللي هيحصل يعني عادي ما ما فيش مشكلة، فاهماني؟ آآ، حتّى لو في قرار كبير، أنتِ ممكن تقسّميه ل لخطوات صغيّرة مثلًا، حاجات بسيطة، آآ، تاخدي رأي أكتر من حَد يكون خِبرة وفاهم برضه، يعني هيساعدِك شوية، هيخلّيكِ عندِك ثقة يعني وتقدري تاخدي قرار كبير، بس تبدئي إن أنتِ تحاولي تقسّميه لح لخطوات كده، تاخدي حاجات بسيطة، طَب تشوفي لو ما عملتيش كده إيه اللي هيحصل. آآ، فاهمة قصدي؟ بالضبط يعني.
بالضبط. هاحاول. آه. أيوه فاهماك، أيوه فاهماك. هاحاول وأجرّب، وأنا مبسوطة أوي إنّي فضفضت معاك، ويعني الفضفضة بتريّحني شوية كتير، وهاحاول أجرّب اللي أنت قُلته ده، ويمكن لمّا أعمل كده أهدى شوية و والخوف يروح منّي.
إمم. بالضبط يعني، وأتمنى إن أنتِ، آآ، تتحسّني بعد كده أمّا نتكلم تاني تقولي لي أنتِ خلاص بقى بقيتِ الدنيا تمام يعني.
إن شاء الله، شكرًا ليك.
<chuckles> الع